Oui, oui, oui, si, si bah, ça m'arrive de d'inviter des amis à manger et heu, après souvent, bon mes 2 meilleurs amis viennent en avance et en fait, on pareil, on cuisine un petit peu avant en fait, enfin, elles m'aident et c'est vrai que d'ailleurs en parlant d'apéro, moi j'adore faire les cocktails. Donc heu, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est toujours moi qui ou
Ouais. D'accord. Ah oui! Tu es forte là-dedans? C'est quelque chose que que tu maîtrises bien les cocktails? Et mmh, mais tu fais quoi, en général comme cocktails? Est-ce que tu as des, heu, des des petites recettes à à partager?
Ouais, ouais, alors moi je suis toute ben alors. Oui, bah, moi mon favori, c'est, heu, Pina Colada, donc heu, <chuckles> avec, heu, ananas, lait de coco et rhum. Donc ça, c'est mon favori. Heu, mais j'aime bien aussi, en fait, heu, créer, quoi. Donc improviser <laughs> et et mélanger un peu de ci, un peu de ça et en fait, heu, généralement, ça marche pas mal.
Ouais. OK. Ah oui, d'accord. Donc tu suis pas forcément les recettes préétablies déjà, tu aimes bien aussi faire des choses, heu, un peu, heu, personnelles, hein? Pour toi quoi, hein, ouais.
Non. Voilà. Tout à fait. Ouais, ouais, moi j'aime bien, heu, j'aime bien ça. Donc c'est vrai que généralement, heu, par exemple, si j'ai disons une amie qui est là, pour, heu, m'aider
Oui.
heu, ou si c'est chez je viens aider, ça peut arriver, heu, c'est moi qui vais m'occuper de l'apéro donc comme je l'ai dit, dans le les cocktails aussi les petits feuilletés. Pareil quelque chose à grignoter l'apéro, ouais.
D'accord. Ouais, oui, c'est très bien ça et justement, qu'est-ce qui te semble, heu, tu sais indispensable dans un un bon apéro, c'est c'est c'est c'est quoi comme, heu, les cocktails peut-être là, tu parlais de la piña colada, est-ce qu'une une apéro sans ça, pour toi, ça marche pas?
Ouais. Heu, non, c'est vrai que moi j Heu, ça dépend, heu, c c aussi du coup, heu, ça peut m'arriver de faire autre chose, quand je peux faire j'aime bien faire. Heu, peut-être des fois ça peut en fait, ça dépend en fait, heu, aussi, heu, c'est généralement, si je le sais, heu, si je le à ça ou ça. Hem, c'est de faire avec les goûts de tout le monde. Heu pour que justement tout se passe bien et que tout le monde soit content, donc heu, heu
Moui. Mouais. Mmh. Moui. Oui. C'est vrai que c'est pas évident des fois de se de se plier aux aux goûts de tout le monde et heu, même des fois il y a des personnes qui ont des, heu, d des intolérances, hein, par exemple, heu, au gluten ou alors à l'arachide, heu, ou des choses comme ça. Est-ce que ça t'arrive déjà, toi, heu, par exemple parmi tes proches, des gens, bah voilà, où tu tu sais que tu vas pas pouvoir faire tel ou tel plat, parce qu'il y a des intolérances alimentaires ou alors des allergies?
C'est ça. Voilà, ouais. Oui donc heu